Ờ, không. Chỉ là người ta đi mình đi khám một cái bệnh khác nhưng mà mình người ta siêu âm người ta siêu âm toàn bộ cái ổ bụng xong người ta chỉ nói bâng quơ là, à, ừm, bạn gan của bạn bị nhiễm mỡ, nói vậy thôi chứ họ không nói là lý do tại sao cả.
Ừm, vậy thì, ờ, từ bây giờ bạn có thể là kết hợp mình đi tập thể dục nhiều hơn một xíu, rồi chúng ta hạn chế ăn sau 7:00, thực ra cái cái khung giờ cái khung giờ mà bác sĩ khuyến nghị luôn là 6:00 á, nhưng mà sáu giờ thì đối với mình là quá sớm cho nên mình cố ăn là tầm khoảng 7:00- 8:00 thôi.
Ừm. Ừm. OK. Ừm, ừm. Ừm. Ừm.